Ayun, maganda yan.
Mhm, kaya lang mm pa kaya pag sakin pag nasira na yung tiwala ko sa isang relasyon, dun ko na talagang iniisip kung itutuloy pa ba, yung yung kung anong meron dun sa relasyon kasi napaka-importante sa akin nung tiwala kaya siguro yung kaya siguro hindi ako seloso na kahit, um, lumabas siya, ah, makipag-kita siya sa mga kaibigan niya, okey lang sakin yun, ang mahalaga lang sa akin magpa nag-papaalam. Hindi naman yung nag-papaalam na hindi naman yung nag-papaalam na kailangan kong, ano ibigay yung permiso ko sa kanya, ay hindi hindi naman ganon, oo ang oo para sakin lang yung alam ko lang kung nasaan siya oo alam ko lang kung sino yung kasama niya yun na, okey na sakin yun, kasi siyempre kung may mangyari man di ba at least, alam ko kung saan siya pupuntahan, alam ko kung nasan siya, kung sino mga kasama niya di ba? Mhm.
Mm. Wala na. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Tama, tao yun. Oo. Mm. <laughs> Pipirmahan pa ba? Pipirmahan pa? Hmm, tama. Tama. Hmm. Tama. Mm. Oo. Oo. Tama oo tama yan nasa lugar yun nga yung tin sinasabi natin, dapat nasa lugar ang pag-seselos sabi mo nga pag territorial siguro, oo sabi mo nga, walang kaso yun, kasi kahit sino naman lalo pag lalaki nga, at siyempre meron kang nakikita, medyo minsan maraming friends yung iyong partner, siyempre territorial, paparamdam mo lang na, ay, may relasyon kami nito medyo ano ka ng sumantabi ka ng konti parang ganun lang hindi ka naman makikipag-away, paparamdam mo lang yung presensya mo na itong babae ay may karelasyon, so walang kaso yung ganun, oo sa hmm sa akin kasi, kasi ah, bago ako'y kasal na, so ako'y kinasal sa hindi natin ka-lahi, so yung kanilang kultura ay ibang-iba sa kultura natin, sa kanila pagka <laughs> Sige
Mhm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Oo, oo, mm, mm. Totoo, totoo. Oo, oo. Oo. Mm. Oo. Hmm. Hmm. Ay alam mo oo, sabi nila mas seloso daw 'no pag hindi natin pag sabihin natin ibang lahi, totoo ba yun?

Mhm, para sa akin 'no yung pagseselos ano siya, eh, sabi mo nga kanina healthy naman talaga, na magseselos ka kasi siyempre mahal mo yung isang tao 'di ba, 'di ba parang ano naman yun, eh oo, natural yun na 'pag may lumapit o kaya may kumausap sa kanya o kaya, may ano yun may pumansin sa kanya siyempre minsan magseselos ka rin, 'di ba? Pero yung parang yung magseselos ka na sa lahat ng siguro makasalamuha niya, kahit hindi naman kahit wala naman talaga kahit kaibigan niya lang, o katrabaho niya, inaaway mo, mini-message mo, 'di ba parang toxic na yun, eh, 'di ba na ano wala na ba akong buhay outside sa relasyon nating dalawa, hindi na ba ako puwedeng makipagkaibigan, 'di ba? So yun, yung feeling ko yun yung nag-uumpisa na toxic na yung pagseselos.
Hmm. Hmm. Hmm, tama, tama na natural na nararamdaman. Hmm. Hmm. Mm, ay yun naman, matindi na yun. <chuckles> Oo, ayun, ayun. Oo. Oo, hmm. Mm, yun na nga. Mm. Pa Mahirap kasi pat 'pag pati kaibigan mo pinagseselosan, okey magselos sa minsan opposite sex or sa ibang pero 'pag halimbawa pamilya din, may ganun, eh, pinagseselosan mo yung pamilya
Oo. Oo, mm. Ay gano'n, pati pamilya?
merong gano'ng tao, merong gano'ng tao, pinagseselosan yung pamilya, bakit mas tinutu mas tinutulungan mo sila kaysa sa'kin or may gano'n, pinansiyal na selos, may ganon. <laughs>
Oo. Mm. Grabe naman yun. Ah, okey, oo, siguro 'pag ano na 'pag nag-asawa na 'no?
Oo. Siguro iba 'yong ano ko si mindset ko lagi ko iniisip 'pag nag-asawa na, relasyon and then, asawa na siguro 'pag nag-asawa ka, ah, ano mo 'yan maririnig mo din yan sa mga kumpare mo, <chuckles> mga magiging kumpare mo. So gano'n, gano'n. Na nara naranasan mo bang magselos o pagselosan, 'tsaka paano 'yon nakaapekto sa relasyon? Hmm.
Oo. Oo. Mm, mm. Oo, oo. Mhm. Oo naman. Oo, naranasan ko magselos siyempre ta sabi ko nga tao din naman tayo, 'di ba parang parang kung siguro kung hindi ka nagselos siguro hindi mo totoong mahal yung yung karelasyon mo, kasi siyempre yung selos dala yun ng emosyon na parang, "Ah, may ibang lumalapit sa kanya so parang bakit, bakit?" Gano'n, so talagang, mararanasan mo talagang magselos, eh, naranasan ko na rin ano, eh, pagselosan 'no, nakaapekto talaga yun sa sa relasyon kasi siyempre lalo na kung yung selos eh, wala naman talaga sa lugar, siyempre tigam talagang pag-aawayan niyo yun 'no, siyempre gusto mong <smacks lips> ipaintindi sa kanya na, "Hindi mo kailangan mag selos, hindi mo kailangang maramdaman yan." Pero siyempre siya siyempre valid din naman yung naramdaman niya siguro may nakita talaga siya na na talagang nag-spark dun sa emosyon niya na yun 'di ba kahit siguro magkaibigan lang kayo nung pinagseselosan niya, so ikaw din minsan, 'di ba? Ano din, adjust-adjust din minsan 'di ba? Hindi porket sobrang close mo yung kaibigan mo na babae, eh, ano na parang gaw gawi gagawin niyo na yung closeness niyo nung wala ka pang karelasyon, siyempre meron ka ng karelasyon na tao.
Hmm, tama. Mm. Tama, oo, dadaan yan 'no? Oo. Hmm. Hmm. Mm. Tama. Hmm. Hmm. Mm, mhm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Tama, hmm. Oo, hmm. Hmm. Tama. Hmm. Hmm. Hmm. Tama, oo. Hmm. Mm.